بالضبط كده، هاتي المعقول، ومش دايمًا أصلًا، يعني مش بشكل مستمر، يعني أنتِ مش مُجبرة على فكرة إنِّك تجيبي لحد هدية سواء مسافرة أو مش مسافرة، بتسافري على طول، مش بتسافري على طول، أيًا ك لو رايح أيًا كان إمم.
أنا باسافر طول الوقت، يعني أنا أصلًا باسافر شهرين وارجع، فاللي هو هتبقى مصدر ضغط عليّا رهيب اللي هو كل
بالضبط. يعني أنتِ كده فعلًا آه، آه، أنا فاهماكِ، يعني المَوْقف حقيقي صعب أوي. أنتِ كده بتعوّدي فعلًا أي حد، أي حد سواء يعني من أهلِك الدرجة الأُولى أو من قرايبِك إن هُم يتعوّدوا إن دايمًا في هدية وفي حاجات بتتصرف عليهم أو كذا، وهي أصلًا مش من مصروفِك ومش من شغلِك، فليه تضغطي نَفْسِك؟
بيضغطوكِ بقى. وكل شهرين. الموضوع صعب، يعني كل شهرين دي كبيرة جدًا. باجي نازلة، جيبي موبايل، جيبي فاللي هو يا جماعة أنا مسؤولة من إنسان دلوقتي لحد يعني فعلًا والله عندِك حق، أنا مش لازم أعوّدهم على كده، ممكن أقلّل تدريجي مثلًا والّا أعمل إيه؟ أجيبها مرّة واحدة والّا أكتفي بهدايا بسيطة مثلًا شكولاتة و وحاجات بسيطة. قولي لي أعمل إيه؟
الموضوع طبعًا صعب. إمم، بُصّي، أنتِ في الأول هاتي كده حاجات بسيطة شيكولاتات وحاجات بسيطة كده، وتبقى دي مِسك الختام، وقولي لهم بقى يعني مثلًا اللي هيتكلم قولي لهم: "معلش بقى والله في مقدرتي، اللي عايز حاجة بعد كده يبعت لي فلوسها، أو يقول لي هو عاوز إيه ويدّيني الفلوس بتاعتها قبل ما أسافر" ودي كده يعني أحسن حَل ليكِ آه، قبل ما تسافري كمان، يعني عشان تضمني حقِك عشان أنتِ أنتِ زي ما قُلتِ لمّا بترجعي ما حدش بيحاسبِك على حاجة وبيطنشوا. فيعني هي دي مش فلوسِك عشان تعدّيها بالحب و ويعني وتطنشي أنتِ كمان، دي فلوس جوزِك وطبعاً يعني
قبل ما أسافر؟ آه. بالضبط وممكن تسبب لي مشاكل كمان.
بالضبط، يعني هو يبقى حقّه يقول لِك: "أنتِ جبتِ إيه؟ ولمين؟"
يعني هي بالفعل عملت مشاكل كذا مرّة.
آه، طَب شُفتِ، طيب ما توقعيش نَفْسِك في مشكلة عشان خاطر أنتِ معوّدة حد على حاجة منِّك، هي أصلًا مش مفروضة عليكِ يعني يعني أنتِ أصلًا اللي عاملة الموضوع ده من نَفْسِك فما دام عاملاه لنَفْسِك مش المفروض إن حد يضغط عليكِ فيه، فهمتِ؟ فأنتِ أبد انهيها كده بهدية بسيطة وال آه، واللي عه واللي يعني اللي هيعترض أو مش هيعجبه أو كده قولي لهم: "والله دي مقدرتي المرّة دي، والمرّة الجاية لو حد حابب حاجة أكتر يبلّغني ويبعت لي الفلوس وأنا أجيب له اللي هو عايزه" بس الموضوع بسيط.
بالضبط. أنا بسيطة؟ علشان أنا باتحرج مثلًا أو كده. أنا بجد ارتحت أوي في الكلام معاكِ يعني ريحتيني فضفضت معاكِ، شكرًا ليكِ.